Mhm, ja. Genau. Ja, und dann, äh, w wie wär's denn, wenn ihr, f äh, w oder wenn du 'n Buch schreibst über diese Erlebnisse, weil das kann ja nun wirklich nicht jeder berichten so, ne? Hast du dir das schon mal überlegt?
Oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ähm
Ja, ja. Ne, aber das klingt jetzt schon sehr abenteuerlich. Ähm, und ja, also, ich denke, da würden dich auch viele sozusagen drum beneiden über solche Erlebnisse, weil die die die die Freiheiten, die gönnt sich, glaube ich, nicht jeder, ne? Zu sagen, wir, äh, b wir überbrücken das mal mit so 'nem mit so 'nem zweijährigen Trip durch Kanada und USA, ja?
Mhm.